Allora, avrei bisogno di qualcuno con cui parlare, mhmm, perché sono determinata a, uhm, riprendere il mio lavoro. Uhm, vengo da una una lunga pausa e ho bisogno di ricominciare. Sento che questo è il momento giusto, ehm, per cui sto un po', uhm, cercando di capire <tsk> come ricollocarmi sul mercato del lavoro. E ho già, mhmm, ehm, mhmm, iniziato insomma a ristudiare, approfondire alcune cose, ehm, però sinceramente sono un po' così, mhmm, titubante perché non non non so bene quale sia la la la giusta strada. Uhm, cioè se, uhm, far valere quella che era la mia esperienza lavorativa e magari cercare, boh, una specializzazione che mi aiuti, appunto, a ri a ri a rintrodurmi su quel mercato di lavoro oppure, rimettermi proprio a studiare, magari anche qualcosa totalmente di nuovo e e vedere, e vedere se se ci sono altri sbocchi. Per cui volevo appunto chiederti se se puoi darmi una mano ad arrivare ad una conclusione.
Mh. Okay. Allora innanzitutto, uhm, vorrei complimentarmi per per il coraggio perché, ehm, insomma fare queste scelte non è mai, uhm, semplice, ehm, soprattutto, appunto, dopo dopo una lunga pausa. Uhm, veramente vorrei complimentarti, perché, ehm, decidere di riprendere a lavorare e mhmm, è veramente un qualcosa di coraggioso. Ehm, d'altra parte comprendo anche però, uhm, la confusione, uhm, per quanto riguarda la scelta, quindi se magari continuare, uhm, su, uhm, su un qualcosa che già hai fatto, quindi come dicevi tu, far valere la tua esperienza lavorativa o, uhm, riprendere a studiare. Allora, uhm, prima di, magari, ehm, darti dei consigli, lavorare sulle strategie, cercare di, uhm, chiarire un attimo le idee, ehm, vorrei farti alcune domande, uhm, se per te va bene. Okay. Allora, uhm, cosa pensi che, uhm, insomma, quale idea sta valendo di più dentro di te in questo momento? Cioè, ehm, vorresti proprio cambiare lavoro completamente, quindi, mhmm, saresti pronta a buttarti proprio nel nel vuoto, ehm, o appunto, hai bisogno di una certa sicurezza quindi magari continuare, uhm, nel campo in cui hai già lavorato?
Sì. Certo. Ehm, sì. Allora io credo che, mhmm, allora io sono pronta a qualunque cosa, davvero, perché comunque nella mia vita mi sono trovata di fronte, ehm, ad affrontare, davvero, tante volte situazioni nuove, quindi assolutamente i il cambiamento non mi spaventa. Ehm, però, mhmm, diciamo che allora intanto io son stata lontana dal lavoro per via della maternità per cui ho, mhmm, adesso quelle sono cambiate le le le mie priorità; per cui sicuramente il lavoro che, uhm, andrei a fare, ehm, non so se può essere compatibile con quello che face cioè i miei nuovi i miei nuovi orari, la mia, mhmm, disponibilità oraria non so se è compatibile con il lavoro che facevo prima. Per cui, eh, sicuramente questo è è il primo punto, ehm, da valutare perché prima comunque era un lavoro di ufficio ehm, 8 ore magari anche anche oltre, invece adesso a me piacerebbe o trovare una soluzione part-time, ehm, oppure sarebbe bellissimo, mhmm, lavorare da casa, anche perché credo che mi permetta meglio di gestire, no, uhm, anche la la famiglia, la mia vita privata.
Mh. Mh. Assolutamente sì, ehm, sicuramente l'opzione del part time sarebbe, ehm, in questo caso, magari, la più consona, uhm, però mi dicevi che, uhm, stai anche considerando l'opzione di, magari, rimetterti a studiare, e quindi, mhmm, a tal proposito giusto per capire, ehm, appunto, su cosa magari sei un pochino più tendente, volevo chiederti, ehm, hai magari un supporto già, o dei uhm dei soldi da parte, che ti possano permettere di dedicarti solo ed esclusivamente allo studio, o magari pensavi di, ehm, trovare un lavoretto qualsiasi e nel frattempo studiare?
Allora, diciamo che, ehm, ho dei soldi da parte, ehm, ma che stanno finendo eh, quindi, ehm, quando intendo di rimettermi a studiare, sicuramente non parlo di un percorso universitario quindi che che dura 3, 5 anni; ehm, potrebbe essere, mhmm, non lo so, magari, ehm, lo studio di di di una lingua, oppure raggiungere qualche competenza ehm, che che che mi possa tornare utile, ehm, sul lavoro sempre. Ecco, comunque sì un uno studio finalizzato alla ricerca di un lavoro c che che che sia più consono a quella che è la mia attuale posizione lavorativa.
Mh. Mh. Okay. Okay, allora
Che che cerco, che cerco, intendevo questo.
Certo, uhm, allora, mhmm, a proposito di questo vorrei, ehm, un attimo dirti, che comunque potresti anche cons considerare la possibilità, uhm, di frequentare dei, ehm, dei corsi, uhm, sia di formazione, ma sia anche universitari, uhm, che si tengono proprio a livello telematico, cioè, proprio in maniera completamente asincrona e completamente telematica, uhm, in modo che tu possa insomma, gestirti qualsiasi tipo di, uhm, di orario, uhm, tu possa studiare veramente, ehm, quando vuoi, come vuoi e, uhm, anche, magari se sono previsti esami, ovviamente se scegliessi mai un corso di, uhm, di studi uhm, c'è la possibilità proprio di sostenere gli esami online; quindi, uhm, se dovessi scegliere di, ehm, proseguire insomma con lo studio di corsi di formazione, o altro tipo di, ehm, di corso universitario, ehm, c'è questa possibilità. Poi, ovviamente, ehm, come mi dicevi tu, c'è da considerare un attimo la dispi la disponibilità, uhm, oraria. Uhm, hai già magari cercato dei dei lavori part time, hai visto se c'è la possibilità, uhm, che appunto ci siano questi lavori che ti permettano anche ovviamente di, uhm, fare la mamma?
Ehm purtroppo, mhmm, lavori simili a quello che svolgevo io, ehm, sono sono rarissime le posizioni part time davvero, e e <chuckles> vanno via come il pane, quindi eh, davvero temo che che sarà sarà molto difficile ritornare a, ehm, nell'ambito lavorativo, mhmm, per cui ho accumulato 15 anni di esperienza ecco, quindi ti ringrazio perché già mi stai aiutando a a capire bene co che che forse invece devo investire di più sul, mhmm, sulla mia, ehm, su o sul sì appunto, su su su su sulla mia crescita magari, ehm, a livello di competenze, in modo da poter trovare un altro tipo di di lavoro.
Mh. Esatto, uhm, quello che potresti magari fare, ehm, una una possibile opzione, sarebbe quella innanzitutto di, come dicevi tu, cercare, ehm, un lavoro magari da remoto, che ti permetta di guadagnare qualcosa e, ehm, nel frattempo cercarti, ehm, dei corsi, ehm, che ovviamente rilascino degli attestati per, ehm, acquisire nuove competenze, magari nuovi ehm, in nuovi campi che, mhmm, non è quello precedente al appunto alla tua esperienza e, ehm, successivamente magari con nuove competenze, nuove certificazioni, ehm, e nel caso un nuovo percorso di studi, uhm, potrai iniziare ovviamente a cercare qualcosa più consono alle competenze alle nuove competenze, che stai acquisendo; e, uhm, ovviamente, uhm, vorrei sottolineare il fatto che con, mhmm, negli ultimi anni, ehm, i lavori da remoto sono veramente molto più, ehm, più frequenti, e considerando che, comunque, sei, uhm, una donna e una mamma, è giusto anche che tu, ehm, consideri veramente questa opzione, perché sarebbe secondo me un'opzione, ehm, giusta, che ti permetta di, ehm, mettere sicuramente in campo, uhm, le nuove competenze che acquisirai, ovviamente nel tempo, ma, uhm, ti darà anche la possibilità di gestirti al meglio il tempo con i tuoi figli.
Mh-mh. Guarda, ti ringrazio tanto, mi piace molto questa soluzione che che subito mi hai dato; quindi cercare un lavoro, così, part time che da casa, adesso cercherò subito la la mhmm, se esistono dei dei lavori online fattibili, e nel frattempo avrei la possibilità di di studiare, approfondire, o comunque crescere per poi invece trovare un altro lavoro, che comunque, potrebbe essere un'opzione da remoto. Ehm ti ti ringrazio davvero per per avermi ascoltato, per avermi saputo dare dei consigli e sicuramente mi rivolgerò ancora a te.
Guarda, io sono molto fiduciosa del fatto che troverai, ehm, la tua strada e del fatto che sarai, uhm, anche molto capace, insomma, di scegliere quello che sarà meglio per te, e già solo riflettendoci un attimo, uhm, insomma siamo riuscite un attimo a chiarire le idee, quindi ogni volta che vorrai io sono qui.
Grazie, grazie mille davvero, mi sei stata di grande supporto, ho trovato grande calore e comprensione. Grazie mille.
Grazie a te.